Cioè, non è no no non c'è motivo, no, non c'è assolutamente motivo. Anche perché poi dopo la persona non è che lo fa lo fa un lavoro, no? Ehm
Certo, ci sta. Beh, guarda Esatto, esatto. E questa cosa è molto importante da capire anche, cioè, che siamo qualcosa che non è esclusivamente ciò che svolgiamo di lavo
Certo. Guarda, ti faccio un esempio ti ti ti proprio un esempio, no. Ehm, stavo cercando un un appartamento perché quello dove stavo l'ho dovuto lasciare e quindi mi ero un po', ehm, guardato intorno, no. Ho mandato un insomma una richiesta a una persona, questo qui c'è lavo l'avevo colpito, no. Poi m'ha detto: "Che cosa fai nella vita?" No? Gli ho detto: "Lavoro per Amazon." No? Era è sparito, no. Allora lì capito? Ho preso sì, è sparito. Gli ho fatto una una letterina, no, gli ho scritto gli ho detto: "Guarda, che c'è tipo tutto quello che ti ho detto qua, non devi giudicare le persone" no, eh. Poi ho fatto: "Comunque guarda, tipo o o sono stato project manager in un'azienda internazionale, parlo 4 lingue." No, capito, "Ciao, scusa ieri era tardi, sono cioè, mi sono addormentato." no. E gli ho dovuto una l tiratina d'orecchie, no. Ehm
Sì. Sì. Sì. Certo, certo. Okay. Okay. Okay, è sparito. <chuckles> Eh, certo, hai fatto bene. Eh, eh, eh, eh, esatto. Sì, sì, sì, sì, era tardi. Come no. Tu che gli hai det che-che cosa che cosa esatto, sì, una bella tirata d'orecchio. Che cosa gli hai risposto?
Eh, sì. Poi comunque ha capito ci siamo visti e m'ha dato m'ha affittato l'appartamento me l' affittato. Poi capi Sì, però invece il suo pregiudizio, no, diceva: "Ah, questo lavora per Amazon." no, era quindi no, ehm, no. Eh, sì. E quindi non non
Ah, vedi te l'ha affittato alla fine. Eh, ma ci stanno se ne sentono tanti di pregiudizi, sì. Sì, sì. È anche un po' il mondo che viviamo oggi, no, che fatto un po' di sai, ehm, pregiudizio insomma. E poi la cosa peggiore è quando ne cadiamo in tranello, no. Quella è la cosa peggiore, la pressione socia no, no. Sono d'accordo.
Sì. Eh, certo. Sì, sì, sì. Bisogna sempre sì. Eh, non va bene però. Sì. Eh, però non va bene. Sai, io adesso certe pregiudizio me ne sono me ne sono proprio affrancato, non per me non esiste.
Te lo te lo consiglio Va bene, comunque è stato un grande piacere e ci possiamo aggiornare. Ci sentiamo presto. Ciao, ciao.
Non esiste. Okay, senti sì, pure per me veramente. Sì, ti saluto, alla prossima. Ciao, ciao ciao.